Tu vois, j'aimerais partager avec toi, un petit souci ou même plutôt, un gros souci, heu, selon comment, heu, tu l'interprètes ou j que je peux l'interpréter mais heu, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps bien chargé. Heu, je cumule actuellement 2 boulots. Je fais énormément de sport et en plus de ça, je suis, heu, je finis ma dernière année d'études donc heu, étudiant, heu, avec un boulot et en faisant du sport, sans parler, bien sûr, de la vie perso. Ben, je dois t'avouer que c'est pas toujours évident de manger sain. Heu, c'est-à-dire, je voudrais me faire des plats un peu plus préparés, heu, mijotés plutôt que des des plats industriels un peu plus rapides et alors je sais s je le fais pas tout le temps non plus. Ça m'arrive de cuisiner quand même, surtout que j'ai un jardin donc heu, voilà, faut en profiter mais heu, c'est vrai que je voudrais en faire plus et c'est assez pesant, heu, s au final, sur le moral de ne manger que des choses rapides parce que je sais que c'est c'est pas bon pour la santé, quoi.
Mmh mh. OK. Bien sûr, ouais. Mmh. Bien sûr. Déjà, heu, félicitations à toi. C'est vraiment courageux de cumuler tout ce que tu cumules entre 2 boulots, les études. En plus de ça, si tu as un jardin, ça veut dire que c'est de l'entretien. Franchement, c'est c'est beaucoup, beaucoup de travail pour toi. Je comprends que tu puisses avoir du mal à t'y retrouver avec tout tout ce que tu as à faire. Donc c'est un petit peu normal, ces ce ce problème que tu ressens. Est-ce que tu as envisagé de, peut-être, heu, cuisiner, heu, juste 1 jour dans la semaine et de faire des boîtes pour, heu, pouvoir avoir du du la marge?
Heu, bah, je t'avoue que j'en ai, une fois, entendu parler. C'étaient des amis qui me l'avaient conseillé. Je je connais plus le terme. Je crois que c'est du, heu du batch cooking, quelque chose comme ça, heu, effectivement, tu cuisines pour plusieurs, heu plusieurs jours de la semaine et c'est vrai que ça pourrait être pas mal, ce d'autant plus que j'ai un congélateur donc j'ai de quoi conserver. Mais heu, non, malheureusement, heu, c'est pas quelque chose que je fais, heu. Bah, je je je hon hon en toute honnêteté, je l'ai jamais fait donc heu, non.
Mmh mh. OK et du coup, est-ce que, heu, tu pourrais peut-être, heu commencer par ça ou alors, heu, prendre du temps pour, heu, cuisiner le soir pour le lendemain et cetera? Utiliser un un rythme un petit peu différent? Est-ce que tu sais, aujourd'hui, est-ce que tu as des horaires où tu sais que tu as un petit peu plus de temps que d'autres?
Hem, bah, un un petit peu pour te résumer, heu, mon planning. C'est du lundi au vendredi. J'ai des horaires de boulot. Alors, je fais un boulot en présentiel, heu, mais que je peux aussi faire en télétravail et un autre boulot que je fais, heu, à côté, à la maison. Heu donc c'est à peu près les horaires, heu, 08:00-17:00 heu, après de 17:00 à 18:30 heu, bah c'est là où je dois, heu heu, un petit peu préparer à manger. Mais bon, je fais aussi un petit peu autre chose. Je déconnecte, heu, voilà, je je fais ce que j'ai pas pu faire la journée et puis ensuite, à 19:00, je pars pour le sport jusqu'à 23:00. Donc voilà, tu vois, à peu près, que ça donne pas beaucoup de marge, heu, pour faire à manger et heu et sinon après, il y a le week-end, mais le week-end, parfois, il y a des tournois, heu, de compétition pour le sport. Hem mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, il y aurait éventuellement le peut-être, le dimanche après-midi, après les repas de famille où je pourrais, heu, faire ce ce batch cooking, ouais.
OK. C'est clair. OK, ben, en tout cas, c'est ce je peux comprendre que le dimanche après-midi, tu aies pas nécessairement envie. Certes, tu as le temps mais tu as pas nécessairement l'énergie. Après tout ce que tu as fait dans ta semaine, avec tous les boulots, heu, avoir seulement 1 heure 1/2 pour toi, comme tu m'as décrit, pour pouvoir cuisiner, je pense que le dimanche après-midi, tu as pas forcément l'énergie et l'envie de te faire du batch cooking pour toute la semaine. Donc je peux comprendre que ça te freine un petit peu.
Ouais, c'est ça effectivement, c'est un peu pour ça aussi que ça ne m'ait pas vraiment traversé l'esprit de voilà, de me consacrer une journée ou après je sais pas si ça peut se faire en une 1/2 journée. C'est vrai que ça demanderait une certaine organisation, hem, aut aussi bien pour, heu, pour connaître les recettes. Bon, j'en connais quelques-unes en tête, mais après pour, heu, pour, heu, 5 ou 6 jours de la semaine, heu, pff, ouais, je sais pas si j'y arriverai, hem, pourrais peut-être regarder sur Internet, heu, je pense que je devrais trouver pas mal de trucs et puis aussi, ben, heu, avec les ingrédients, heu, bon maintenant, c'est l'automne, hiver donc j'ai j'ai forcément, heu, moins de moins d'ingrédients dans le jardin. Mais c'est vrai qu'il faudrait que que j'établisse peut-être des listes de courses aussi en en fonction.
Bien sûr. Est-ce que est-ce que tu as déjà envisagé aussi de de faire du surgelé avec les légumes qui pourraient sortir de ton de ton jardin? Comme ça, ça te f permettrait de gagner un petit peu de temps. Ça reste une nourriture très saine et qui va pouvoir être réchauffée très rapidement et qui sera cuite, heu, très facilement pour toi.
Ouais, beh, c'est vrai que c'est j'ai pas mal de carottes encore et et de poireaux, heu, au congélateur, donc, heu, c'est vrai que je peux les ressortir, heu, après je t'avoue, bah, forcément, heu, les tout ce qui était les tomates, je j'avais énormément de tomates, moi, ça, je les ai pas au congélateur, je je mangeais tout, heu, sur le coup, heu, j'ai pas j'ai pas de salade non plus, heu, donc heu, ça, oui, s ben, au final, ouais, soit j'achèterai en fonction, heu, en faisant les courses ou alors je je ressors les les vieux légumes que j'ai au congélateur, heu, ça me c'est vrai que ça me ferait de la place aussi, au final, de d'un petit peu me débarrasser des des vieilles choses et puis, heu, ouais, ben, bon, quoique trouver des livres de recettes, hein, sortir les vieux livres de recettes qu'on m'offrait, heu, ce sera le moment d'ailleurs, mais ouais, c'est vrai que cette idée de de faire à manger, heu, sur une journée pour, heu, toute la semaine, c'est ça ça pourrait être pas mal.
Mmh mh. <chuckles> Ben si si tu t'en sens l'envie, si tu si tu as encore le courage et le l'énergie d'y faire le dimanche après-midi, tu pourrais largement prendre ça en place en sachant que tu peux aussi chercher peut-être des repas qui sont relativement rapides à faire, des repas simples et pour les jours où tu as vraiment pas le temps, tu pourrais peut-être te faire une petite liste de repas un petit peu, heu, rapide à faire, des repas un petit peu sains qui demandent très peu de préparation comme par exemple des wraps ou des des choses dans ce genre là.
D'accord, ouais, c'est vrai que les wraps, heu, parce que, pour moi, oui, quand je pense à à faire quelque chose, heu, de plus sain, bah, c'est pour moi dans la tête, tout de suite, quelque chose qui prend du temps. Mais c'est vrai que tu le comme tu le dis, heu, bah, il y a les wraps ou peut-être, heu, bah, des simples pâtes, heu, alors, un peu plus élaborées avec une sauce, heu, avec des légumes. Bah, c'est pas forcément un plat qui va mijoter 2-3 heures. Donc c'est vrai que, maintenant tu le dis, heu, c'est je peux un peu concilier les 2, c'est-à-dire un plat sain et en même temps, rapide. Donc heu, est-ce que tu as éventuellement d'autres recettes, heu heu, quelque chose de classique, heu, qui peut être rapide, en même temps, un peu sain, en dehors des wraps?
Mmh mh. Alors, en dehors des wraps, tu pourrais potentiellement, comme tu l'as dit, faire des pâtes. Tu pourrais faire des salades de pâtes, comme ça, c'est très facile à à garder un petit peu plus longtemps et tu peux rajouter vraiment beaucoup de choses dedans. C'est très facile d'y rajouter des protéines. Tu pourrais mettre du du du thon dedans. Tu pourrais mettre beaucoup de choses dedans de ce que tu ressors de ton jardin. Tu m'as dit qu'il te restait des carottes. Tu peux mettre des carottes râpées à l'intérieur aussi et cetera. Tu pourras aussi facilement faire du riz, comme tu as dit, avec d'autres légumes en plus et rajouter u une source de protéine que tu auras, heu, une source de protéines normale comme du poisson, du poulet, de la viande, peu importe. Ça, ça reste des plats très, très faciles à faire, très rapides. Ça prend une vingtaine de minutes et du coup, tu as tous les bénéfices que tu pourrais avoir pour le sport.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est vrai, effectivement, effectivement, là, tu me donnes pas mal de bonnes idées. D'autant plus que j'ai pas vraiment de, heu, de contraintes alimentaires. Heu, je fais pas d'allergie, je je fais pas de de régime particulier. Donc heu, ouais, tout ce que tu me dis, je je le mange donc heu, ça pourrait être, effectivement, pas mal. Heu, après, voir au au niveau budgétaire aussi, si ça peut, heu, si ça peut à peu près aller, si ça me reviendrait pas trop cher. Heu, voilà, comme, par exemple, le thon qui est assez cher mais sinon, je peux trouver une variante, éventuellement, heu, avec de la viande, heu. C'est vrai que le poulet est pas trop cher en ce moment. Donc heu, c'est vrai que ça pourrait être pas mal et puis ouais, heu, encore une fois, tu me tu me parles des des salades qui est une bonne idée parce que les pâtes, bah, je suis pas obligé de les faire, heu, forcément, hem, bah, d des pâtes, heu, sèches, comme ça, sans sans sauce. Heu, effectivement, en salade, c'est déjà un peu plus appétissant. Heu, en plus, si je mets des légumes après, avec une bonne vinaigrette, ça peut être effectivement, heu, u une bonne chose et puis, ben, il suffit, d'après, de les mettre dans des tupperwares que je pourrais, en plus, heu, emmener au boulot. C'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à ça donc déjà, merci pour ça.
Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr. Mmh mh. Bah, c'est avec grand plaisir. Enfin, c'est, pour moi, une solution qui pourrait t'aider dans dans ton problème de temps. Tu pourrais aussi peut-être, heu, en envisager d'avoir des snacks qui pourraient te permettre de tenir un peu plus longtemps, si jamais tu as tu te sens que tu as vraiment pas le temps et que tu as tu as pas le temps de faire un repas entier.
Ouais, c'est vrai. Beh, d'ailleurs, tu vois, en parlant de snack, heu, bah, c'est un peu des choses que j'évite aussi, heu, parce que je sais que, bah, heu, bon, comme je l'ai dit, c'est pas tous les jours que je me fais des plats, heu, industriels, quand même mais heu, voilà, je me dis que j je mange déjà un peu des cochonneries, donc j'évite les snacks, heu, à côté, heu, bah, pour pas trop culpabiliser et c'est pareil, tu vois, habituellement, je je je me fais, heu, 1 fois par semaine un un petit repas, heu, fast-food avec des amis pour, heu, bah, comme ça, voilà, parce que quand je fais beaucoup de sport, heu, je veux aussi un jour, heu heu, le cheat meal, hein, comme on appelle ça, heu, où je vais un peu prendre des protéines et et un peu plus de sucre que d'habitude. Est-ce que tu penses que, heu, je devrais un peu continuer cette habitude ou heu ou je devrais, quand même, freiner ça, heu heu, quitte à être un peu plus sain, heu, vraiment, peut-être, le faire, peut-être, 1 fois tous les 2 semaines ou tous les mois ou est-ce que je pourrais conserver 1 fois par, heu, par semaine?
Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Ça va être en fonction de ton ressenti. Si c'est quelque chose qui te permet un petit peu de décompresser de ta semaine, qui est, quand même, une semaine extrêmement chargée, qui te demande beaucoup d'énergie, il y a pas de mal, z je pense, à aller, heu, passer du temps avec ses amis, heu, manger quelque chose qui va être un petit peu qui va te donner plus de sucre, qui va t'apporter un petit peu plus de bonheur parce que, bah, c'est c'est manger avec les amis et cetera. Je je ne vois pas nécessairement de mal à ça.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais, bah heu, <blows air> ouais, ça va être au final, heu, surtout si je me dis, bah, ouais, que si j'arrive à appliquer les les petites recettes et les astuces que tu me donnes, heu, au final, je culpabiliserai encore un moins de de m'octroyer, heu, 1 fois par semaine, un petit repas, heu, fast-food. Donc heu, puis après, heu, aussi, heu, ça ça m'oblige pas forcément, heu, quand je vais faire mon fast-food, heu, de me goinfrer, heu, ouais, c'est vrai maintenant que tu le dis aussi, oui, c'est je peux me faire plaisir, ça va être selon mon ressenti. Après, je suis pas non plus obligé de me lâcher à 100 % heu donc heu, bah, tu m tu me rassures quand même pas mal, heu, dans mes choix. Après, voilà, c'est surtout, maintenant, essayer de me trouver, heu, un petit créneau pour me faire ça. Hem, éventuellement, ouais, le dimanche aprèm. Sinon, heu, <blows air> parce que comme je fais pas tout le temps, heu, du du sport le soir, peut-être me caler ça aussi, heu, le soir. Faut faut que je vois, au final.
Mmh mh. Bien sûr. Exactement. En fonction de ton énergie, tu peux le placer un peu quand tu sens que tu as le temps, en sachant que c'est quelque chose qui peut te prendre, quand même, heu, 1 petite heure pour préparer plusieurs repas. Il faut juste que tu saches que tu as 1 heure où tu peux te concentrer entièrement à ça et ensuite je pense que ça va aller parfaitement. Tu as l'air d'être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Je pense que ça, ça va pas te ça va pas te freiner.
Oui, oui, je pense effectivement que, voilà, si la motivation est là et que j'ai le créneau, heu, je je peux me lancer et par exemple, tu vois, je pensais aux sandwichs aussi parce que ça m'arrive d'acheter des sandwichs, heu bah, dans les magasins et je sais qu'en boulangerie, par exemple, qu'ils sont un peu mieux, heu, parce que c'est des produits un peu plus frais et puis un peu moins, peut-être, heu, chimiques, transformés. Est-ce que tu tu tu confirmes ça? Effectivement, est-ce que ça pourrait être mieux, heu, si alors, pas forcément que j'achète en boulangerie mais que je me fasse des sandwichs moi-même? Avec des ingrédients, heu, maintenant, ben, c'est vrai que, maintenant, tu me parles, heu, les légumes que je peux utiliser. Hem, tu as peut-être des des petits des petites recettes de sandwichs? Ou est-ce qu'effectivement, heu heu, je suis pas non plus obligé de de déf définitivement barrer les sandwichs, est-ce que je peux encore garder ces ces ce format-là mais peut être, avec des des produits plus sains? Que ça pourrait, quand même, être pas mal de les garder?
Mmh mh. Ouais. Alors, c'est une très bonne idée de de penser au sandwich. Effectivement, comme tu l'as dit, heu, ceux qu'on peut trouver en boulangerie sont, souvent, des produits d'une meilleure qualité, en tout cas, des des boulangeries qui sont pas, un petit peu industrielles. Heu, l'avantage que tu aurais, toi, en faisant des sandwichs, heu, à à la maison, c'est que tu pourrais choisir ton pain, déjà et aussi tu pourrais choisir les quantités de choses que tu mets à l'intérieur. Toi qui fais beaucoup de sport, j'imagine que tu cherches beaucoup les protéines et à manger équilibré donc tu pourrais choisir exactement la quantité de protéines que tu mets à l'intérieur et effectivement, tu pourrais mettre ce que tu as un petit peu de ton jardin. Il y a rien qui t'empêchera de mettre des carottes râpées dans ton sandwich quand ce sera la saison. Tu pourras sortir tes salades quand ce sera l'été et que tu auras des salades. Tu pourras mettre les légumes que tu veux et cetera. Donc oui, pour moi, ça semble être une très bonne idée que tu as eue là.
Ouais. Mmh mh. Ah, bah, c'est super, alors, ef effectivement et comme tu me parles pas mal des carottes, maintenant ça me vient aussi à l'esprit, heu, quand on parlait des snacks, heu, parce que, pour moi, les snacks, bah, c'est forcément quelque chose de de trop sucré, heu, ou salé. Eh bah, c'est vrai que tout simplement, je peux encore une fois, prendre, admettons, des carottes, heu, avec, heu, un peu de de fromage blanc ou, heu, sauce, heu, houmous, tzatzíki ou autre et c'est vrai que ça, je le faisais jamais, je le faisais jamais et maintenant que tu en parles, bah, c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire et ça me permettrait aussi de moins culpabiliser, de de prendre des des légumes ou des fruits plus plus plus souvent qu'au final, heu, de quelque chose de sucré comme des gâteaux. Donc heu bah, là, tu m'as donné pas mal d'astuces, heu. Maintenant, heu, je vais essayer d'appliquer ça, de me trouver un petit créneau mais heu, en tout cas, tu m'as tu m'as bien encouragé et je te remercie de m'avoir écouté. Ça me fait bien plaisir.
Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Mais c'est avec grand plaisir. Si tu as d'autres questions sur ce sujet ou sur un autre, hésite surtout pas, je serai là pour te répondre.